À, <laughs> ủa?
Đấy. Chắc còn môn thể dục, chắc còn môn môn thể dục thích à? <laughs>
<laughs> Ồ, mình cứ thể dục này, ơ, nhưng nhưng mà cái vấn đề nằm ở đây là bạn là kiểu như bạn không thích đi, nhưng mà ví dụ như bạn
Mình nghĩ là cách dạy, mình nghĩ là cách dạy, chương trình dạy, bởi vì cùng là một môn Toán nhá, cùng là môn môn Lý, đúng không? Nhưng nếu bạn dạy nó thực tiễn, bạn dạy nó có, kiểu, có thí nghiệm các thứ thì học sinh ấy sẽ thích chứ, đúng không? Đấy, giống kiểu dạy môn Sinh học ấy, bạn được mổ giun, mổ mổ mổ mổ trâu, mổ mèo xong rồi bạn được, à, ngắm cái cây này, cây kia, ừm, ngắm ngoài đời thật luôn, đúng không? Thay vì mình đọc xong sách, sẽ rất là thích. Đấy.
Cách dạy hả? Ờ, à, à. Ừm, ừm. À, đúng, đúng, đúng. Ừ, ờ. Ờ. Đúng, đúng. Ờ. Ừm, đúng, đúng, đúng, đúng. Thế nhưng mà thật ra là mình thấy là có nhiều người á, kiểu như, bẩm sinh là người ta hông thích cái môn đó rồi hay sao sao á? Kiểu vậy, ừ, đúng hông? Ừ, à, thế hả? À, ồ.
À, đúng rồi, thì cái bẩm sinh nó rất là ít à, ờ, bẩm sinh đấy rất là ít à? Hoặc là người ta, ờ, người ta bẩm sinh người ta thích bởi vì là người nhà người ta cũng, gọi là, tìm hiểu vấn đề này, ừm, ví dụ bố mẹ, bố là nhà văn, mẹ là nhà văn thì con con kiểu gì cũng thích thế th thích cái môn Văn rồi.
Ờ, ờ. À. Ố, ồ! C cũng cũng phần nào hợp lý nhỉ? Hợp lý, hợp lý, ơ, thế thế thế nhưng mà bạn nói là, kiểu như, cứ những cái chỉ chỉ dạy những môn cần thiết thiết thôi, thì ví dụ như có sẽ có rất là nhiều người đưa ra cái quan điểm là ồ, môn này cần thiết và môn kia cần thiết, và nhiều người thấy môn nào cũng cần thiết hết thì lúc đó là nó lại quay về như cũ thì sao ta? <chuckles> Ừ, ờ.
Đấy, đấy, đấy. Ừm, hừ. À, à. À. À, đúng, đúng, đúng. Thật ra thì ví dụ ví dụ nó sẽ bỏ những cái môn, ừm, chết ví dụ như, kiểu, môn Hóa chẳng hạn, đúng không? Bởi vì học sinh nó nó đâu có sợ, mình hiểu cho nó chọn ngành, chọn môn ấy, đúng không? Đấy, nó cảm thấy là nó thiên về tự nhiên hơn thì nó học tự nhiên, nó thiên về, ờ, văn học hơn thì nó nó học văn học, đấy. Còn là cái trong cái chương trình học của nó sẽ tập trung vào văn học nhiều hơn thay vì là phải học những cái kiểu mà cái những cái môn Toán, Lý, Hóa, đấy.
À. Ờ. Ờ. Ờ, ờ, ờ. Ờ. À, ờ, ờ. Ừm. Ừm. Đúng, đúng, nhưng nhưng nhưng mà sẽ có người nói là, kiểu, một phần á
Ừm
là khi mà mình nói chung là ý là không hoàn toàn là tập trung một cái môn kia, mình dải đều như vậy á thì cái kiến thức thức mà đời sống của mình á nó sẽ bao hàm hơn, nó sẽ phù hợp hơn là một con người chỉ biết một cái đó thôi thì bạn nghĩ sao?
Là mình nghĩ như này, giỏi 1 nghề nó còn hơn là nó giỏi 1 nghề nó còn hơn là biết 9 nghề mà không giỏi nghề nào, đúng không? Thế giả sử như bầy bây giờ bạn bảo là thủ bạn là một thủ tướng nhà nước nhá, đúng chưa? Bạn đâu có cần phải học giỏi Toán, đúng không?
À, ờ, ờ. Ờ, ờ. Ừm, đúng, đúng, đúng. Ờ, ờ.

<laughs> Ờ, ô kê.
Đúng không? Đúng không đấy? Bạn cần học cái cách bạn cần là bạn học giỏi luật, bạn học giỏi là cái những cái khác, đúng không? Bạn giỏi cái giao tiếp nhiều người đấy, còn ví dụ bạn là bác sĩ đi, đúng không? Thì bạn cũng đâu có cần giỏi Văn, đúng không? Bạn đâu có cần là khua môi mua mép, bạn chỉ cần là nói những cái những cái không không không, a, gọi c gì, à, những cái không nhạy cảm mà được. <chuckles>
À. À. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ờ. Y. A. Ờ, ơi, nhưng <laughs> ừ, ừ, thế là cũng phải ý là không phải là gần giỏi đâu, nhưng mà, kiểu như là, phần phải biết phần nào, đúng không? Ừ, kiểu, kiểu vậy, ờ. Ờ, ờ. Ờ.
Ừ, gọi là, biết, biết, đúng không? Rồi. Đúng rồi đấy, chỉ biết biết qua qua thôi, đấy, ví dụ học Toán, đúng không? Thì bạn đâu cần biết là đạo hàm, tích phân, bạn chỉ cần biết là 1 cộng 1 bằng 2, 2 nhân 2 bằng 4, đúng không? Đấy, ví dụ thế, đạo hàm, tích phân thì để để lên cái ông nào mà kỹ sư các thứ người ta học, nó sẽ hợp lý hơn. Đấy.
À, ừ, ừ. Ừ, ừ. Ừm, ừm, ừm, ừm. À, thế thế thế nhưng mà cái vấn đề nó nằm xảy ra ở đây nữa là khi mà mình nếu mà mỗi người mỗi thích như vậy nha, thì cái vấn đề phân chia nó l nó lại rất là khó, tại vì c mình thấy là có những cái, kiểu như là, cái lúc đầu đi có những đứa đem đứa trẻ em nó thích như vậy, nhưng mà sau khi họ nó học một thời gian nó hông thích nữa nó lại muốn đổi thì lúc đó là lại không không đổi được. ờ, nếu theo hiện tại là như vậy. Ừ.
À, đúng rồi đúng, đúng. Ừm. À. tức là, đấy, thì thì bây giờ là thì bây giờ mình phải sắp xếp ra một cái thì nó đổi, đúng không? Nó đổi đồng nghĩa là vi vờ là con phải học cái lớp để ngại từ đầu học cùng các em hoặc như nào, như nào đấy, đúng chưa? Đấy, nó phải có đúng rồi, cứ thích là đổi được, bây giờ cò ví dụ con học cái này con phải mất cái nào, được cái chai, như kiểu đấy. Ừ.
Ờ. Ờ. Ừ, ờ, ờ, à, à. Ờ, ờ, à, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu, ồ, cũng cũng hợp lý nhỉ? Thế ti nhưng mà s <chuckles> sao nhỉ? Ừm.
Ừm. Đấy, đấy, đấy, hoặc con phải chờ sang kỳ sau hoặc con phải chờ sang năm sau con mới đổi được, dạy chúng nó học về trách nhiệm ấy, đúng không? Đâu phải con cứ thích là con đổi, đấy, đấy, đấy.
Ừm. Ừm, đúng, đúng, đúng.